いや、もうなんかバーモンドカレーぐらいのなんかすごい、ありきたりだった。
やっぱり、バーモンドカレーってみんな言うね。<giggles>
<laughs> うわ、そうですね、日本のカレーを支えてきたルーですね、たぶんね。
うん、そうね、あのバーモンドカレーはすごい優秀よね。
いや出して、どうですか？あのご自身の
うんうん。うん。私の母は、やっぱりバーモンドカレーで甘口でした。うん。そう。そう。で、やっぱりね、まあ、あの、小さい頃だから甘口じゃないですか。うん。で、大きくなるうちにだんだん辛口が食べれるようになっていくって感じ。皆さんそうでしょ？ただやっぱり甘口って言ったらバーモンドカレーの蜂蜜入りの蜂蜜とリンゴの、だよね、絶対に。うんうんうんうん、そう。
我が家のカレーはどんなカレーだったんですか？ はい。 え！え！やっぱそうなんすね。 はい。 はい。 はいはい。 ま、確かに。 はい。 む すご。 いや、確かに。え、だって、カレー辛いカレー食べれるようになってきて、あと福神漬けの良さを気づいた時にはちょっと大人だ大人になったと思いましたね、やっぱ。<giggles>
うん。うんうんうん。 はいはいはい。は。はい。はい。分かる。私もらっきょう食べれなかったんだけど。
あ、確かに確かに。
カレーと一緒に食べれるようになったし。うん。
いや、だって今だ今今どっちかというともうラッキョウ福神漬けがメインの感覚ぐらいで行ってますもん。<giggles>
ああ、分かる。なんかね、ビールに合うよね。<laughs> ほんねえ、なんだろう。
そうなんすよ。そうなんすよ。もう、多分ね、ひとふいいっしょくにひとふく、もう、ほぼほぼいっしょくぶんぐらいの、ひとくぶるんぐらいの福神漬けだけ入れてますもん。
うんうん。 うん。うんうんうん。うん。